Kalau saya sih, eee, momen spesial dari tradisi keluarga khususnya apa silaturahmi antar keluarga itu apa ya saat keluarga itu masih lengkap.
Mhm mhm mhm.
Masih belum banyak yang meninggallah gitu kakek, orang tua gitu. Nah, itu kayak kenangan yang gak bisa dibayar gitu. Apalagi kan makin kita dewasa orang-orang yang kita sayang tuh makin tua, banyak yang meninggal, jadi kayak ada yang hilang aja gitu, oh, ternyata saya baru sadar gitu, bahwa momen ketika keluarga kita lengkap itu, momen yang indah, gitu momen yang spesial gi
Iya iya. Oh, iya iya. Iya ya ya. Mhm. Iya, dan sebenarnya harus kita manfaatkan dengan baik gitu ya. Iya, mhm, nggak harus kita saling olok, saling menyakiti gitu kan, saling memahami aja udah cukup gitu kan, nggak terlalu mengurusi kehidupan orang lain gitu kan Kak? Sebenarnya itu sih, kalau kita sadar gitu kan kadang ya, namanya hidup ya, kadang nggak sadar mungkin sedang tidak di posisi yang baik gitu kan. Ya itulah ujungnya, gitu kan. Nah sebenarnya, itu kayak yang oma saya reunian dengan, anak saudara yang masih kecil dulu seumuran itu. Jadi gitu ya, dulu kita enak ya gini gini gini. Kita bisa, eee, ngo main kita saling akrab, andai aja ya mhm, iya tapi di satu sisi di saat sekarang kita dewasa coba ya, kita masih bisa berhubungan dengan baik gitu kan. Eee
Iya, betul. Iya e Iya. Iya, gak ada beban ya gitu waktu kecil tuh.
tapi sayang ya, ya itulah karena ada ini, gitu kan.
Iya, gak seakrab dulu gitu. Masih saling kenal, tapi tidak seakrab dulu. <chuckles>
Iya, gitu. Mhm, gitu. Iya iya. Memang itu sih. Terus kalau ak mungkin ada permainan nggak, kalau di tradisi Kakak?

Memang ada dampak positifnya, eee, komunikasi itu bisa jarak jauh, tapi ketika ngumpul, obrolan itu semakin berkurang. Itu salah sat
Iya, kadang kayak ada pembatas antar kita gitu ya, karena teknologi tersebut. Iya mungkin kadang apa ya, tradisi yang hilang, ya itu mungkin karena merasa dekat dengan adanya teknologi, jadi jarang ngumpul, gitu. Karena sedang i karena ya merasa sudah sering komunikasi lewat HP itu, mungkin ya itu.
Mhm? Oh jarang ngumpul? Mhm, mhm, mhm mhm, terus di waktu kita sedang kumpul nih satu rumah gitu kan, satu "at the moment" gitu kan mereka kadang sibuk sendiri-sendiri kan. Iya sih, memang bagus sih. Oke terima kasih, Kak, ini hari ini obrolannya seru banget nih tentang keluarga dan budaya di Indonesia, terimakasih banget ya! Mhm.
Iya. Iya. Iya ya, bener, seru. Oke, terima kasih banyak loh, Kak, ini, eee, udah mau ngobrol bareng.
Iya, sama-sama.